Ouais, est-ce que tu peux me parler d'un geste simple que tu fais pour protéger la biodiversité, heu, autour de toi?
Ah, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Heu heu, bah, la 1re chose déjà, c'est, bah, pas de pesticides à la maison. Hein, heu
Ah. Mmh mh. D'accord.
nous, heu, on essaye vraiment dans la famille de pas utiliser, heu, de pesticides, heu. On n'en utilise même pas du tout, hein, parce que la les pesticides c'est la 1re cause de mortalité chez les insectes. Et puis, heu, au final, heu, chez l'homme, hein, parce que vu qu'on mange les animaux qui mangent les insectes, heu, il serait peut-être intelligent de commencer par là
Mmh mh. D'accord. Donc quand tu dis pas de pesticides, que je comprenne, tu cultives, heu, des fruits et des légumes ou tu veux dire tu achètes que des produits bio?
donc on évite ça. Alors, ben, j'ai déménagé dans une maison, on a un grand jardin, on a 1 500 m2 donc, heu, oui, oui, c'est je cultive, hein. Et là, j'ai planté des salades et heu, bah, elles ont la 1re heu, fournée, heu, qui a planté, heu, f qui a été plantée par ma femme et les enfants, elles ont été mangées par des limaces.
Mmh mh. Ah! D'accord. Mmh mh. Ah! Et comment et comment tu réagis vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que, bon, c'est quand même enfin, c'était pas le but à la base, heu, j'imagine? Donc, heu heu, ça doit rendre la la culture beaucoup plus di heu, ben, difficile en fait, heu, sans pesticides, non?
Donc, heu, voilà. Bah, tout à fait, parce qu'en fait, tu mets de l'anti-limaces, c'est, heu, des petites choses, heu, qui, heu, enfin qui que les limaces vont passer dessus, et en fait, ça va, dès qu'elles vont passer dessus, ça va leur mettre un petit produit chimique, heu, en elles et elles vont mourir, et puis après le problème, c'est que les limaces vont être mangées par un oiseau qui va passer par là, puis lui, il va peut-être mourir aussi, être mangé par autre chose. Enfin voilà. Tu vois, on on repousse ça s
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, OK, donc tu as tu as priorisé tu as priorisé le enfin, cette biodiversité. Voilà, ça ça vaut des sacrifiés entre guillemets, c'est-à-dire de se faire manger, par exemple, ses salades par des limaces, mais pour préserver, au final, tout un écosystème. Exactement, j'ai compris.
Ouais, j'ai priorisé les limaces. <chuckles> C'est ça, et heu, bah, là, je vais mettre une barrière, hein, parce que là, j'en ai relan j'en ai replantées, heu, une vingtaine, donc, heu, une partie dans la serre, donc dans la serre, normalement, ça posera pas de problème parce qu'il y a d'autres, heu, espèces qui, heu, mangent les limaces, donc elles viendront pas. On va voir ce qui va se passer. Puis j'en ai replantées en même endroit, j'en ai mis 12,, et puis je vais mettre une barrière, tout simplement, hein, pour pas qu'elles passent et puis on va abattre le problème comme ça. Il y a d'autres solutions que d'avoir recours à des produits chimiques, hein.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. N ouais, j'entends j'entends ça et comment tu en s tu en es venu, justement, à à être sensibilisé à la protection de la biodiversité? Ça date depuis toujours? Ou il y a eu un déclic? Tu t'es renseigné? Tu t'es documenté, peut-être?
Alors, bah, c'est déjà que je suis quelqu'un d'assez empathique et heu, bah, par exemple, ma petite fille, elle voit une araignée, heu, qui est pas belle, elle les écrasait avant, hein. Alors je lui dis: «Arrête, c'est grâce à elle que tu te fais pas piquer par les moustiques. C'est pas parce, heu, elle est laide, heu, qu'elle est méchante». Hein, c'est pour ça je lui ai dit, par exemple,: «Quelqu'un que tu trouves laid, tu vas pas l'écraser, hein? Tu vas pas le trouver méchant alors que tu le connais pas, c'est pareil» et je me suis même, heu ma femme, en fait, dès qu'elle voit une araignée, elle les écrase, hein, parce qu'elle a peur de ça, on s'est même pris la tête, heu, l'autre jour, parce qu'elle voulait en écraser une et moi j'étais pas d'accord, donc bon
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Ouais. Et dans ça, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que toi, tu tu tu la prends et tu la jettes, heu, dehors? Tu la laisses, heu, vivre? Heu, à la maison?
parce que je tiens C'est ça. Bah, généralement, heu, les les araignées, heu, elles te piquent pas, c'est des tégénaires, c'est les araignées domestiques, elles mangent les autres insectes, les autres araignées, donc bon, bah, je la remets dehors, comme ça, ma femme est contente et puis, heu mais, ça montre à mes enfants qu'on respecte la vie et déjà, rien que ça, c'est un geste extrêmement simple, ça demande peu d'énergie, ça n'en demande pas, même.
Mmh. D'accord. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est et et une personne t'avait sensibilisé, aussi? Parce que, là, toi, tu sensibilises ta femme, heu, ta fille, mais est-ce que, toi, tu avais des parents ou ou des proches qui t'ont, justement, sensibilisé? Ou c'est toi, par toi-même, en fait, tu t'es dit: «Heu, on n'a pas à tuer, heu heu, des insectes autour de nous, quoi, parce qu'ils vivent, heu, et qu'ils ont droit aussi de de vivre, heu, parmi nous»?
Bah, en fait, à l'ori à l'origine, heu, c'est que j'avais lu le livre d'Hubert Reeves «Notre Terre» et ça, je l'avais lu, mais il y a vraiment longtemps, hein! Ça remonte, à à <blows air> à je pourrais même pas dire, 15-20 ans, je crois et et ça m'avait frappé, parce qu'en fait, une des choses qu'il dit, c'est que, déjà, la 1ère de toute chose, heu, d'esprit écologique, c'est de respecter la vie et c'est vrai que, moi, j'aime pas tuer. Déjà, j'aimais pas écraser les araignées, quand j'étais petit et puis je me suis dit: «Tiens, c'est vrai et ça colle bien, à ma personnalité, ça colle bien à ce que je suis quoi».
Ah! Mmh mh. D'accord. D'accord. Ah oui. Mmh mh. D'accord et heu, donc tu parlais justement de de barrières, donc pour les fameuses, heu, limaces. Est-ce que tu as aussi d'autres solutions pour protéger cette, heu, biodiversité, toi, maintenant que tu as que tu as un jardin et que tu cultives aussi des fruits et des légumes?
Tout à fait, bah, par exemple, on a une, heu, une ancienne piscine, à côté de la maison, enfin, qui fait p qui est sur le terrain, qui a pas été utilisée depuis 5 ans et en fait, tu as une infiltration d'eau. C'est deve un peu devenu une mare quoi, donc, tu as toute une biodiversité, tu as un crapaud dedans, tu as les libellules qui viennent boire, les insectes et aussi, tu as quelque chose qui est apparu et qui m'a vraiment frappé, c'est que, tu as des tritons
D'accord. Mmh mh.
et les tritons, c'est, en fait, une espace une espèce, heu heu, particulière, c'est une espèce, heu, comme, heu, c'est comme sont les crapauds, parce que beaucoup confondent crapaud et triton, alors que c'est pas la même chose et en fait, heu, bah, j'ai, heu, je l'ai mis dans la dans les mains de ma petite fille et je lui dis: «Tiens, touche-le heu» puis c'est tout doux, en fait
Ouais. D'accord et
et heu, ça comme ça, ça l'habitue à faire attention. Pareil, heu, je lui apprends à vraiment être attentive, heu, les abeilles, heu, les les insectes et et c'est vraiment bien. Après, j'ai une autre stratégie, heu, il y a il y a pas que les petits gestes, il y a aussi, par exemple, je laisse un bout de terrain, vois-tu? Où, heu, bah, on va pas je passe pas à la tondeuse, comme ça, je laisse un endroit, on va dire, où où l la nature, heu, fait, heu, fait ce qu'elle veut, hein.
Mmh mh. Ouais. D'accord, OK, donc oui, tu es, heu, tu as vraiment cette sensibilité-là et tu parlais du triton que que tu tu laissais ta fille le toucher et cetera. Est-ce que tu es, hem, comment dire? Tu es connaisseur? C'est-à-dire qu'il y a des j'imagine qu'il y a des choses, des insectes, qu'on doit pas toucher, qui peuvent être b peut-être, dangereux pour la peau? On avait enten j'avais entendu, heu, parler, notamment, bah, la de, bah, de grenouilles, qu'il y a certaines grenouilles qu'il fallait pas toucher et cetera, qui peut être, vraiment, mmh, bah, co enfin, dan dangereuse pour la peau. Est-ce que tu es sensibilisé, tu que tu t'y connais un petit peu, là-dessus? Tu t'es documenté pour savoir ce qui est safe de toucher, ce qui ne l'est pas?
Ah, tout à fait. Alors, heu, il y a certaines espèces qu'il faut pas toucher, parce qu'en fait, tu peux leur donner des maladies, puis ça les tue, mais sinon, heu, en France, il y a pas de- pour l'instant, hein, au niveau des espèces invasives- il y a pas de grenouilles, heu, toxiques, hein, il y a il y a elles y sont pas. Les salamandres, heu, même en France, elles sont toxiques, mais pour les insectes, pas pour l'homme. Par contre, il y a une espèce invasive, auquel il faut vraiment faire attention, c'est le ver à tête plate, qui vient du Brésil et qui mange les autres vers et ça par contre, heu, il est toxique pour l'homme, hein. Faut vraiment faire attention, mais il y a aussi heu oui, oui, il y en a quelques-uns en France et en fait, quand tu les trouves, il faut, heu, pas les tuer parce que ça ré peut répandre les poisons, il faut les mettre dans une lettre et heu, ne tu tu mets la lettre dans un plastique et puis tu mets une autre lettre, enfin, tu tu regardes sur Internet, tu verras, il faut l'envoyer à l'Office Régional des eaux et Forêts.
En plus. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ah. Mmh. Ouais. Et il y en a en France? Ouais. Ah bon. Ah et qu'est-ce qu'ils en font?
Comme ça, ils bah ils vont voir, ils vont, heu, te demander d'où il est venu, ils vont t'appeler, enfin et puis tu vas leur en parler et puis ils vont organiser une recherche, hein, mais après, sans parler, heu, d'espèces, heu, invasives, c'est vrai qu'il y a par exemple, heu, des les chenilles processionnaires qui sont propres à chez nous, il y a des types, heu, de larves qu'il faut pas toucher, parce qu'elles ont des poils urticants, ça, c'est vrai, et heu, c'est pour ça faut pas tout toucher, je j'admets.
D'accord. D'accord. OK. Bah, tu as l'air en tout cas de de t'y, heu, connaître. Est-ce que tu fais aussi des des voyages, dans ce sens-là, pour te rapprocher de la biodiversité, pour a te rapprocher de la faune, de la flore? Ou au final, tu, heu, tu te consacres surtout à ton jardin et c'est déjà pas mal?
Ah, bah, on vient de déménager, donc là c'est le début d'une nouvelle aventure, hein. Mais, heu, on va on fait tout pour éviter les espèces invasives, heu, pour en enlever ce qui, heu, ce qui tu veux si tu veux, enlève le naturel. Par exemple, on a plein de lierre et le lierre, en fait, heu, ça va étouffer, heu, toutes tes plantes, heu, parce que, dans un jardin, c'est pas comme en pleine nature. En pleine nature, il y a des espèces qui le mangent le lierre et qui l'empêchent de pousser. Tandis que, dans ton jardin, ces espèces sont pas présentes donc tu es obligé de l'enlever de toi-même et c'est un travail de fou, pour que, justement, il y ait un écosystème qui fonctionne bien donc, heu, c'est c'est pas évident, c'est un travail de tout le temps et c'est ça qui est bah, c'est pas pesant, parce que c'est agréable à faire, mais c'est pesant, au niveau de la fatigue, en fait.
Mmh mh. D'accord. D'accord et est-ce que tu participes aussi, peut-être, à des mouvements associatifs, où tu je sais pas, tu vas ramasser les mégots, heu, par terre? Heu, enfin, tu vas vraiment pour protéger un peu aussi, heu, l'environnement? Au-delà, déjà, de de de t'interdire les pesticides?
Et c C'est vrai qu'il y a l'air, heu, de mon jardin auquel je prends très soin, mais aussi quand je me balade, heu, j'hésite pas à ramasser, heu, des détritus quand je les vois. Par exemple, si j'ai je remarque une bouteille, je la prends puis je vais mettre d'autres choses dedans. Après je je le fais quand je peux, hein. Je peux pas toujours être, heu, être au diapason de ça, mais, heu, non, non je fais attention, je ramasse et puis après j'y jette, hein. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même inacceptables, jeter, heu, bah, des mégots en pleine nature, c'est quand même, heu, c'est p c'est pas top, tout simplement.
Mmh mh. D'accord. Ouais. D'accord, OK, donc tu as quand même, heu enfin ce geste là, lorsque, voilà, tu tu vois des déchets, tu hésites pas à les à les ramasser. Et au niveau de ton alimentation, elle est aussi saine? C'est-à-dire que tu t'interdis de manger, heu, des des pro des des produits, heu enfin, des OGM, enfin, voilà, des des produits génétiquement modifiés? Ou ou tu es moins à cheval là-dessus? Comment ça se passe?
Alors pour la nourriture, nous, on privilégie le local, parce que c'est déjà aider, heu, ce qui est près de chez soi et après, heu, ça limite l'empreinte carbone, hein. Donc on est on fait le maximum, heu, pour aller en ce sens, hein. Pour faire fonctionner une économie circulaire, mais après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, heu, c'est c'est pas toujours évident. Et puis heu, bah, pour l'instant, heu, on essaie de faire le maximum de notre côté et surtout, heu, il y a une chose- c'est vrai que j'y ai pas pensé- on fait tout pour pas jeter de détritus dans le jardin, déjà. Déjà, je le fais pas dehors, mais on fait tout pour pas que ça arrive chez nous. Parce que les enfants, bah, l'autre jour je leur ai donné des Kinder Bueno. Et ben, qu'est-ce que j'ai retrouvé paquet par terre? Le paquet de plastique, tu vois? Le plastique. Donc, heu, voilà, je leur ai dit en plus, c'est dans le jardin, heu, si on pollue chez nous déjà avec le vent, tu vois tout ce que ça brasse, heu, on on va pas s'en sortir, hein. Donc il faut vraiment, heu, faire attention à ça.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ah! D'accord, ouais. Mmh mh. D'accord.
Après on a un petit collectif, heu, dans le lotissement, heu, et une fois par année, heu, on nettoie, on enlève les mauvaises herbes, on enlève les saletés et on fait en sorte heu, que ce soit bien propre dans le coin, quoi.
Ah! D'accord et là, tu me dis que tu viens, heu, d'emménager, donc tu as ton jardin, tu as ton espace, et cetera. Avant tu étais en ville, tu étais aussi en en campagne et comment tu protégeais avant donc ce de de déménager, heu, bah, la biodiversité autour de toi, est-ce que tu le faisais quand même?
Oui, oui tout à fait, hein, je j'étais pas, bah, j'étais en ville avant, hein, je vivais à Lyon. Non, non, on jette rien du tout, hein, on était prudents. Sur notre balcon, on avait mis en on avait un citronnier, on avait mis pas mal de plantes, hein, même si elles étaient, heu, ornementales eh ben, c'est c'était tout bonus pour les abeilles, donc ça les a bien aidées. Et heu, et après, on essayait, pareil hein, d'acheter aux producteurs, on avait notre compost- parce que j'ai aussi un compost à la maison, mais à Lyon, on en avait un aussi- et après pareil, hein, c'était à peu près les mêmes gestes, hein, heu, on essayait de faire notre possible, heu, pour pas polluer. Après bon, heu, je vais pas te dire que je pouvais que j'utilisais des pesticides parce que sur le balcon, heu, ça va pas le faire, mais, heu, non, non, on était vraiment, heu, vraiment prudents, quoi. Après, c'est vrai que la maison, en termes de projet, là on va m donc je l'ai j'ai un coin que je touche pas pour laisser la nature faire, mais c'est vrai que je vais mettre différentes plantes, différents arbustes, heu, pour que ça attire les abeilles et les pollinisateurs.
D'accord. D'accord. Mmh mh. Oui. D'accord. Oui. D'accord, et heu, donc tu m'av tu m'as dit que tu achètes tu achetais des produits locaux pour réduire l'empreinte carbone, et cetera, mais en termes de de de bio, hem je sais pas de est ce que tu manges de la viande ou est-ce que tu es vegan? Ou comment au niveau de ta consommation heu, oh, et aussi surtout, là je voulais là où je veux en venir. Est-ce que ça te dérange pas de payer plus cher pour des produits de meilleure qualité, des produits plus sains, de mettre la main à la poche?
Tout à fait. Ah! Ça dépend quoi, après les produits bio, c'est beaucoup de business quand même, hein. Il y a rien de plus bio que ce qu'il y a dans mon jardin, et le mieux, c'est de prendre, heu, chez l'agriculteur. Hein, heu, du coin, et là, tu es sûr que que c'est déjà c'est pas mal. Après, ils utilisent tous des spé des pesticides, hein, même les bio, hein. C'est une question de d'appellation, en fait. Alors déjà, ce qu'on fait, heu, c'est qu'on prend on mange de la viande, moi, je mange de la viande, hein. J'aime la viande, heu, après, c'est pas systématique, hein. C'est pas, heu, t le matin, le midi et le soir. C'est juste à midi, à la rigueur. Peut-être pas forcément tous les jours, hein, mais c'est important de manger de la viande, d'avoir, heu, de la protéine, hein. Il faut le dire, hein. On en a quand même besoin
Ouais. Oui, il y a il y a un peu de ça. D'accord. Ah. D'accord. OK. Ouais, d'accord. Mmh mh.
mais après, heu, non, non, on essaie vraiment rester, heu, prudent vis-à-vis de ça et on évite, heu, bah, les bio puis les produits hors saison. On va pas prendre des produits, heu, des mangues, heu, en hiver, en France, heu, quand elles viennent du Chili ah oui, oui je fais atten on fait attention, hein.
Ah, tu es sensible à ça aussi. D'accord, tu, heu, tu fais attention auss aux fruits saisonniers, et cetera. De pas acheter mmh, bien que ce soit disponible, heu, dans les supermarchés, tu vas pas en acheter sous prétexte que ce soit disponible, tu vas dire, bah, non, moi, je vais pas participer à ça, c'est pas la saison, donc heu, je sais pas, je vais pas acheter des des clémentines, heu, au mois d'avril, quoi.
Non c'est ça, hein, ça sert à rien, hein, donc heu après des fois, bon tu es tu peux acheter en conserve. Il y a des solutions, hein. C'est ça, hein. Tu peux acheter en conserve, heu, là, heu, ça peut être produit en France et mis en conserve en France aussi, hein. Il y a encore ces solutions-là pour l'instant, mais non, on essaie de pas privilégier, heu, tout ce qui, heu, ce qui a fait trop d'emp ce qui produit trop d'empreinte carbone. Par exemple, heu, là, il y a l'accord du Mercosur qui va passer, heu, la viande d'A d'Argentine, heu, gonflée aux hormones, heu, qui a fait, heu, 5 000 kilomètres, ça m'a l ça va être génial quoi.
D'accord. Mmh. Ouais. D'accord, donc oui, évidemment, tu es donc tu es sensible à à ce qui se passe et aux aux accords et cetera, ce qui va un peu à l'encontre de ce que s toi, tu tu recherches et pour revenir à à ton jardin, donc tu m'as parlé de que des salades et cetera. Est-ce que tu as des projets? Tu m'as parlé aussi des pollinisateurs, des abeilles, et cetera. Est-ce que, là, tu as un projet qui te tient à coeur, que tu aimerais, heu, cultiver ou mettre en place de dans ton jardin, là, à court terme?
Oui. Planter des poiriers. Là on va mettre 2 poiriers, puis ça va va ava ajouter de la diversité, heu heu, de fleurs. Heu, là je vais faire pousser des tomates, heu, sous ma serre. Parce qu'il fait encore chaud, quand même, donc je la tente. On va voir ce qui va se passer et puis, heu, il y a tellement de choses que qu'on veut faire aussi. Là, on a installé un compost, faut qu'on finisse de tout préparer, heu, j'enlève, heu, quelques mauvaises herbes, parce qu'en fait, ça nuit au développement de d'autres herbes, donc comme le chiendent, donc je suis obligé de l'enlever. Parce que ça prend de la place et puis on va arriver à quelque chose, heu, dans quelques années de vraiment sympathique.
Ouais. D'accord. Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord. Ouais, bah, de beaux projets, autour de la biodiversité. Je te remercie beaucoup, vraiment, de d'avoir répondu à mes questions. C'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise pas très bien, mais grâce à tes réponses, heu, j'y vois un petit peu plus clair, sur l'intérêt de protéger la biodiversité.
Ça s'est pas vu, hein. Ce fut un réel plaisir en tout cas.